Oui, ah oui, complet. Par contre, ça, heu, vu que je compose un peu, heu, dès que j'entends une musique, j'essaie d'analyser au maximum, heu, tout tout ce qui peut s'analyser.
Mmh mh. Et alors, c'est qui tes artistes du moment, actuellement?
Heu, là, mes artistes du moment, j'ai découvert un peu en retard, mais heu, Tyler, the Creator, il s'appelle. Donc lui, ça fait énormément de temps qu'il est enfin, énormément, ça doit faire 10 ans qu'il est qu'il est artiste. Et là, j'ai découvert, j'ai écouté tous ses albums et je connaissais pas du tout c'est ça. Et puis après, là, ça fait 2 ans que j'ai découvert Sofiane Pamart, donc heu, un auteur classique de piano.
Mmh OK. Ah ouais, à fond. Mouais.